言いますね。なので最初はもう、吐くだけ吐かせて、で、うんうんって聞いてあげて
なるほど。 はい。 うーん。
で、これは、ま、男女で違いがあるのかは分からないんですけど、怒っている女子は、怒っている時がピークなので、その時に否定的なことを言うと、絶対に <laughs> 何て言うんしょう。<laughs>
うん、はい。 ああ。 いや、それはどっちでも多分おんなじだと思いますね。あ、はい。うーん。ん。う、うーん、そうだと思います。はい。
<laughs> 一緒ですかね。<laughs> 火に油を注ぐじゃないけど。 そう。だからやっぱり、あの、あ、今ピークだなって感じたら、その時は、もう、ひたすら聞いて、うんうん。
うーん。 はい。 うーん。
で、やっぱり状況を私の頭の中でも、こう、理解しながら
はい。 うん。